あ、旦那様ですね。では、だま、旦那様だったら、あの長年一緒に生活共にされてるから、まだノーは言いやすい方ですかね？
はい。 うん。 ええ。 いや、私結構実は旦那にうん、ま、半々なんですけど、言えない時も結構あります。
はい。 ええ。 あ、結構遠慮しちゃうタイプですか？私が我慢すればいいかとか。
うーん、そあのなんか、ネガティブ我慢じゃなくって、なんか、やってあげたくって、あの、彼の願いを叶えてあげたくって、なかなか言えなくって、あ、私が頑張ればいっかみたいな。
ええええ。 はい。 ええええ。 ああ、ぐ具体的な
なんか、我慢するんじゃなくてあ、例えばですね
はい、何か具体的な例ってああります？
あ、あります。例えば、なんか私は、あんま体力がない方なんですね。
ええ。 はい。
で、旦那はものすごい体力がある方で
あ、運動好きな方ですか。
そうなんですね。あのすごいこう行動力が有り余ってる感じで。で、私はもう結構事前に計画を立てておきたいんです。今日は何するみたいな。
はい。 ええ。はい。 ああ。ああ、わ私もそういうタイプです。計画して行動したい方です。はい。
ああ、そういうタイプですか？そう、そうなんですけど、旦那はそれに、何か、ポーンと「面白そうだから、ここ行ってみようよ」っていうのが入ってくるんです。例えば、そうです「あ、この後飲みに行かない？」とか。なんかショッピングした後にこの後飲みに行かないみたいな。
ええ。 ええ。 思いつきではい。 ええ。